Ừm, mình có rút ra kinh nghiệm đó là, ờ, khi mà bộ phim nó nó được đang hot như vậy á thì mình nên là đi sớm hơn nè, ờ, để mà mình tận hưởng cái khoảng thời gian nó không có vội vã đi. Tại vì lúc đó thì mình nhớ là mình đi, ờ, hơi bị trễ đó, cho nên là cái mình cũng vội vã rồi mình vào nhằm phòng phim nè. Rồi đôi khi là mình, ờ, ừm, cũng không có thưởng thức được khúc đầu á, tại vì đôi khi những cái khúc đầu phim thì nó sẽ giới thiệu những cái hành tinh này kia chắc là cũng có những cái cảnh đẹp hay lắm.
Ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Đờ, đúng rồi ha. Vậy là, gọi là, ngoài ngoài những kinh nghiệm rút ra thì bạn cũng, gọi là, bị bỏ lỡ khúc đầu bộ phim, đúng hông? Ờ, vậy thì bạn bạn có thấy là cái việc mà bỏ lỡ khúc đầu đó đó, nó có làm thay đổi, hay làm ảnh hưởng gì đó cái đến cái cách bạn trải nghiệm cũng như là tiếp thu được cái nội dung mà phim muốn truyền đạt hông?
Ừm, đúng rồi đó. Ừm, có nha, tại vì, ờ, ờ, ờ, bộ phim thì giống như một câu chuyện vậy, câu chuyện mà không có mở đầu thì mình đôi khi mình cũng phải và bị, ờ, tò mò, bị bị, ưm, bị thắc mắc á, về sau tại vì tại sao nhân vật đó làm như vậy vậy, vậy rồi. Đôi khi á nha, mình đi trễ vậy thì cùng làm ảnh hưởng đến mọi người khác nữa nha, thí dụ như là mình đi, a, đi vô thì, ờ, cũng phải mở đèn flash lên mới thấy đường, cho nên cũng ảnh hưởng số người đe, à, lái vào đâu đó trước rồi.
Ừm. <chuckles> Chính xác, chính xác. Đúng rồi. Ờ. Ồ, đúng rồi.

Ừm, đúng rồi. Ờ, vậy thì nha, hông biết là bạn có đã có cái trải nghiệm nào, xem phim nào về cái những cái bộ phim về tâm lý gia đình như thế, mà khiến bạn nhớ đến bây giờ hông?
Ừm, mình có xem một phim, ơ, ờ, về về về phim về vũ trụ đi. Nhưng mà nó cũng về, à, ờ, tâm lý này kia, "Interstellar" đó. Thì, à, nói về cảnh người người cha đi phải phải bỏ Trái Đất lên hành tinh, ơ, khác để mà tìm kiếm sự sống á. Thì, ờ, có một nhân vật, ờ, gọi là, nữ, thì là, ờ, con của hai người là cha con với nhau á, thì
Ờ Ừm, ờ, đúng rồi. Ừm.
đứa bé thì luôn luôn lúc nào cũng tin ở cha mình và cũng tin tưởng này kia, nói chung là ngưỡng mộ về người cha, và cũng hai người là cũng, gọi là, nói chuyện với nhau để mà hiểu nhau hơn. Và từ những cái cái khoảnh khắc và cảm xúc á, thì mình cảm thấy nó rất là hay.
Ờ, ừ. Một tình huống cảm động quá ha. Ờ, vậy thì lúc đó bạn có đi xem với gia đình hông, hay là bạn đi xem với ai, hoặc là đi xem một mình vậy?
Ừm. Ừm, lúc đó thì mình đi xem, a, một mình thôi. Tại vì mình nghĩ cái bộ phim này thì nó về vũ trụ thì nó là khô khan, má nó là không có hay đâu, nên hông có rủ ai. Nhưng mà mình xem, ơ, thì mình thấy nó là hay, nói về phim vũ trụ nhưng mà nó nói về tình cha con nhiều hơn.
Ờ. Ờ. Ừm. Ờ, xem ra cái cái cái cái tình tiết, gọi là, xem phim mà nói về vũ trụ thì chắc là không hẳn là, à, ai trong gia đình bạn cũng thích về cái vibe vibe nội dung đó, đúng hông? Ờ, vậy thì có cái bộ phim nào mà bạn cùng với gia đình, cha mẹ bạn cùng đi xem chưa, cùng trải nghiệm chưa?
Ừm, đúng rồi đó.

Ờ, tình một bộ phim nói về tình cảm cha con ha. Ừm, vậy thì, ờ, bây giờ đối với một người mới đi chẳng hạn, một người mà muốn, gọi là, ch gọi là, tham gia xem những cái bộ phim ở rạp, ờ, những cái bộ phim với những cái công nghệ mới nhất hiện nay mà chúng ta có đi, thì, à, ờ, mọi người có đi, thì hông biết là bạn có <tsk> có cái những cái lời khuyên nào để họ có có những cái trải nghiệm những cái trải nghiệm tốt nhất về cái việc xem phim đó hông?
Ừm. Ừm, có nha, ví dụ như là bây giờ thì, à, cái công nghệ nào mới nhất á thì mình, à, trải nghiệm những cái, ờ, cái công nghệ đó. Và cái đặc biệt nữa là cái vị trí ghế ngồi á nha trong rạp cũng rất là quan trọng đó, nó cũng ảnh hưởng đến cái trải nghiệm xem phim của mình rất là nhiều luôn á.
Ờ, vậy là một là công nghệ, hai là vị trí ghế ngồi, đúng hông? Ờ, ngoài ra thì còn có yếu tố nào hông? Ví dụ như là chọn khung giờ nè, chọn khung giờ mua vé nè, chọn, ờ, ờ, thời điểm mua vé làm sao cho giá cả hợp lý nè, hoặc là một yếu các yếu tố các món ăn đi kèm như bắp nước á như thế nào để cho mọi người có một cái trải nghiệm tốt nhất hông?
Ừm, chính xác nha.